E eles anunciavam com semanas de antecedência: "Fulaninha vai tá". Aí, não tinha como perder, porque, eu repito, eu era um adolescente com hormônios masculino à flor da pele.
Claro. Claro.
Então, é a natureza é a culpada, não sou eu, ok? <chuckles>
<laughs> É é a natureza. <laughs>
Então, culpa a natureza. A biologia. <chuckles> Ué, <chuckles> alguém ter que ser a culpada.
Aí. Mas também, eu entendo que antes talvez a sua mãe não tivesse os argumentos para te explicar o porquê aquilo era errado também. Hoje em dia as coisas
Aham. Aham. Não, mas e ela ela ela agiu certo ao proibir. Ela me proibiu. Eu não podia, porque além de
Mas só que
Aham.
só que tem uma coisa, adolescente quando você só proíbe por proibir, ele não cumpre com a sua proibição. Ele dá um jeito de escapar. Ele precisa entender o porquê. Se você não explica para criança e para o adolescente o porquê, ele vai fazer o errado, seja você sabendo, seja pelas suas costas.
É, eu concordo. Sim. Sim. Sim. Sim, é evidente. Mas é tipo assim, eh, não era uma coisa vamo vam não era uma coisa, assim, tão séria como, por exemplo, um adolescente que tá cometendo crime, usando droga, né? Isso aí, sim, é uma coisa muito séria.
Uhum. Mas só que esse tipo de coisa se a gente for analisar, eh, a os pais e as pessoas explicam o porquê você não pode.
Aham. Claro, não não, ela explicava. Ela explicava, né. E ela
Você sabe que você os Entendeu? Não, mas só que eu sinto que com a evolução da sociedade, conforme a gente começou a pensar nisso e tudo mais, a gente começou a entender e ter mais argumentos para explicar. Antes eu es eu acredito que os pais meio que só falavam: "Não, olha, isso é horrível, isso e aquilo". Tipo, não tinham eles não explicavam o quão degradante era.
Sim. É.

Correto, é exatamente. Então eu sinto, eh, em um mesmo ritmo de música que eu escutei na época, eu sinto vergonha. E também tinha do tinha tinha o Gerasamba. Aí tinha um outro grupo lá do o: A galinha do meu pai pegou não sei o quê, não sei o quê. Também era outra música ridícula.
<laughs> Ai eu lembro. Eu também não lembro. Eu também não lembro a o nome da banda, mas eu sei que música é essa.
É vai no sapatinho ô, ô. Era um trem idiota e É, tinha lá. Tinha
Que mais?
Quando não sei o quê eu vou varrendo, eu vou varrendo, vou varrendo. Aí tinha um cara varrendo lá. <laughs>
Ai, é verdade. É verdade. Eu lembro disso.
Era engraçado. Eu acho que isso é engraçado é e esse não era tão apelativo. Era mais engraçado, era mais cômico, né.
Ai, eu vou começar com um papo de velho. O esse cantor já até morreu. <laughs> É o papo de velho: "Ô, ci fulano morreu, sabia?" É, é coisa de <chuckles>
É, então, por isso, né. Por isso, mas é Claro. Mas, por exemplo, o Mano Brown, sim, foi o a o representante dessa música de qualidade. Mano era o Mano Brown e não sei o quê o outro lá. É o Eu também parei de escutar isso. É, até hoje, então
Ele é até hoje, né? O podcast é dele. O podcast dele é muito bom.
Perfeito. Eu também já escutei algu algumas vezes uns. Mas é isso aí mesmo. Era e e a minha mãe, ela ficou decepcionada. Mas não foi assim: “Hã, que”. Eu não di eu sempre fui um rapaz comportado. Eu nunca fiz nada de errado, assim, muito grave, né? Então, no final das contas, eh, acabou tudo bem pro meu lado.
É. Hum. Todos os adolescentes fazem alguma coisa que os pais não aprovam. Todos. Ninguém se salva.
Claro, tan ninguém é perfeito, uaí, então, eu É, ninguém é perfeito, mas ela
Não é uma vergonha, mas não é nada grave.